頼らない、なんかもう、精神的に健康な恋愛ができるんでしょうかね。
うんうん。 うんうんうん、うん。いや、あの、そのね、前回2回の結婚生活はどうだったかわからないんですけど。これからなんか、その2回のこのね、結婚生活を終えて、もっとよりいいもの、もっとよりいい関係を持ってね、探していってる途中だと思うので。いや絶対、絶対ね。そういう風にご自身の中で考えがあれば。ま、次はこういう関係にしたいなとか。ま、結婚が目標じゃないっていうのがあれば、あ、全然、全然ね、これからも、うん。あの、恋をすることになったら全然いいと思いますし、はい。
うん。 うん。 うーん、うん。 うんうんうん。 そうですね。まあ、なんかあんまり、うん。今はあの、そういう気分ではないので、まあ、ななんかいつか、そういう人に会えればまあ、ラッキーというか、もう、あの、会えれば、ラあ、ラッキーだなぐらいの心持ちで
うんうんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、そうですよ。うん。うん。きっとね、今はそのね、2回目の結婚生活が終わってちょっとね、気分もこう下がってる時だと思うので。もうちょっと時間が経ったら、きっとあの、2回もね、あの、ね、結婚生活されてきっとご自身あの、魅力的な方だと思うんですよね。たぶん周りの方も、ね、あの、こう、ほっておけないと思うので。<chuckles>
うん、行けたらいいのかなと思います。うんうん。 うん、ううん。 どうですかね、やっぱり、どんどんなんか頑固になってる気がします。
ええ、そうですかね。なんか、すあの、いろんな経験きっとされてきたと思うので、もう今はとってもあれなんじゃないですか？きっとこう、いろんな物事に対して寛容になってるし。ね、今までの経験が生きてくると思いますよ。
うん、ううん。 うんうんうん。 うんうんうん。 そうですかね、うーん。
うんうんうん。なのではい。これからあの、新しいね、恋が見つけられることを祈ってますんで。
<laughs> なんかほんとに、全然想像できないです。ま、でも、ずそれだこすそれだからこそ、なんかそういう
うーん、うん。
わからないですけど。ま、年年齢の高いあの、恋愛はまた、未知の世界なので。
うん。 いやいやいや、いや、年齢なんてもう、関係ないと思いますんで。え、ほんとに未知の世界ですね、これからいろんなことが待ってると思いますんで。
<laughs> そうですね、はい、気軽に。<laughs> あの、はい、聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
はい。はい、そうですげ。 いえいえ。はい。応援してます。ありがとうございました。